あの、ちょっとアドバイスして欲しいことがあるんですけど、いいですか？
あ、もちろんです。
あの、今ですね、あの、毎日続けたいことがあって、あの、それがあの、筋トレなんですけど、それがね、でもやっぱりなかなかね、続かないんですよね。ええ、うーん、いなんかなりたい理想の自分っていうのはあるんですけど、なんかそのためには、やっぱ毎日続けなきゃいけないんですけど、なんか続かないんですよね。どうしたらいいですかね？これってね。
はい。 おお、はい。 ああ、なかなか難しいですね。ええ。 はい。 ええええ。 ふん。ちなみに、どういう形のプログラムで、時間的にどのぐらい毎日やろうとしてるんですか？
うん。 なんかプログラムっていうか、なんかあんまりそういうのはなくて、それはなんかよくこう、スマホとかそのリール動画で見てた、ああ、なんか自分はちょっと、お腹を鍛えたいなって思ったら、なんかそういうお腹に効く、ストレッチとか筋トレとかを見て、なんとそれで自分でこう好きな、なんかプログラムっていうか、なんか好きななんか流れを、こう、作って、で、一応なんか、ちょっと前からやってたんですね。
はい。 ええ。 はい。 ええ、うん。 はい。
で、そしたら、あのですね、あの、こないだ5月かな、ぐらいに、ちょっと私、怪我をしちゃったんですよ。
ええ。 ああ、はい。わ、大変ですね。うん、ふん。
です。そうなんです。で、それまでは結構筋トレしたりとか、続いてたん けど、で、その、怪我をしたのをきっかけに、まあ、あの、物理的にその、筋トレができなくなっちゃって。
ええ。はい。 はい、なるほど。
怪我をしたのもあって、で、そこからちょっと途絶えちゃって、で、今はだいぶその怪我も良くなったんですけど、で、筋トレ前やってた筋トレもできるんですよ。あの、まあ、痛みもそんなにないしうん、物理的に出来るんですけど、でもやっぱりなんか、遠のいちゃったから、それでまた習慣に戻すのがすごく難しくって。
うーん。 はい。 ああ、そうなんですね。うーん。 ええ。 はい。 ええええええ。なるほど。前はどういうふうに習慣づけられたかって自ご自分で思いますか？
うん。 うん。 前は、でもやっぱりなんか目標があったんですね。なんか体重もここまで落としたいとか、もうちょっとここを鍛えたいとかあったんで、で、そしてあの、私あの、子供が3人いるんですけど、で、いつも子供をこう3人寝かしつけてから、の時間が夜9時とか10時とかですね、それがこう自分一人でこう、コツコツできる時間だったので、あの
いえ。 ああ、なるほど。 はい。 ええ。 はい。 あど。
ん、うそれでやってたんですよね。
へえ、そうなんなんかママ「頑張るママ」で偉いですね。
で、結構はい。 <laughs> いえいえ、そんなことないです。
いや、でもね、何か今、お子さんは皆さん結構ちっちゃいんですか？
そうなんです、上が9歳、真ん中が6歳、下が3歳。
ああ、じゃ、朝は3歳のお子さんはまだうちにっていうか、一日中家にいます？
そうですね。で、その、あの、今私仕事に出てるので、で、下の子も保育所に行ってて。ですね。
うーん。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 あ、なるほど。じゃあ本当にする時間が、もうやっぱり、朝早くか、もう夜遅くかしかないんですね。
そうなんですよね、日中は私も仕事に出ていて、で、それでしかもあの、仕事を始めたのが私、これまたつい最近で、今始めて3ヶ月くらい経ったんですけども、まあ、仕事を始めてからが、うーん、まあ、時間がもうさらになくなって。
うん、うん。 へえ。 はい。 へ、ええ。 はい。 あ、なるほど。じゃあ前やってた時は、まだ仕事をしていなかったけれども、今は仕事があるんですね。
そうなんです、はい。 そうなんです。で、今仕事あの日中ずっとしてるので、もう夜家に帰ってきたら、とりあえず子供たちにご飯食べさせて、お風呂入れて寝かしつけってなったら、もう毎日毎日、その寝かしつけで一緒に寝ちゃうんですよ、子供たちと。
うーん。 ええええ。 はい。 はい。 いや、絶対そうですよね。
うん。それで、起きたら、もう次の日の朝なので、あ、もう何もする時間がなかったってなって。
うん。 ええ。 犯罪。 ええ、もうそれは勿体無いので、寝かしつけではなく、もう寝る時間にしたいですね。
はあ。 そうなんですよ、そうなんですよ。なので最近はちょっと割り切って、まあ、寝たりとかもしてるんですけど、そうするとやっぱりその、自分の時間、今までこう筋トレとかストレッチに使ってた時間が、もうどこにもなくって。
うん。うーん。 はい。 ええ。 はい。 ああ、例えば、そのね、まあ、ストレッチとかに関して言えば、寝る前の寝かしつけの時間の、まあ、ね、子供達のところで、ちょっとこう5分ぐらいやるとかは無理なんでしょうか？
うん。 ああ。でも、あの、いいかもしれないです。あの、結構、こう布団にゴロゴロしながら、一緒に本読んだりとかするので、あの、布団にゴロゴロしながら、こう足伸ばしたりとか、うん、なんか体伸ばしたりとか、だから一緒にやったりとかたまにするんですよね。
はい。 ええ。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 はい。 ええ。 ああ、それ凄くいいですね。
うんうん。それは、全然全然、できると思います。うん。
はん。 そうですね、なんかあの、やはりね、1日こう疲れてらっしゃるので、仕事行って、あの、もちろん筋トレも大事なんですけれども、ストレッチってすごく大事かなと思うんですよ。やはりこう1日のまあ、ね、通勤だったりとか凝り固まったその体を、ま、やっぱりね、リラックスさせるっていうことはとても大事だし、逆にそうするとね、なんかこう、体の筋肉とかも、こうね、日常的に上手く使えるようにもなるのかなとね、思って。まず、それはちょっとできることかなと1つは思いましたね。
うん。 うんうん。 うん。 ああ。 そうですね、ストレッチはちょっとあの、そういうちっちゃい時間見つけて、うん、できるかもしんないです、うん。
はい。 うーん。で、筋トレに関しては、やはりね、もうほんとにもうそれは帰ったその時間しかないかもしれないんですが、あの、もうそこがやっぱりこうね、習慣化づけられたらいいけどできない今の現状としては、やはり疲れてしまうっていうのはとても大きいと思うので、なんかまとまった時間にこういう筋トレをしようとかではなく、よくある、こう、椅子に座りながらやるる筋トレとか、と、なんか、そういうのをいくつか自分の中で仕入れておいて、日常的にこう座った時とか、電車に乗った時とか、後ご自分で席に座っている時にちろっとやってみるだけでも、それがこう日常的に出来るようんなったら、かなりいいんではないかなと思いますが、いかがでしょうか？
うんうん。 うん。 うーん。 ふうん。 ああ、そうですね、なんかまとまったやつじゃなくて、そういうふとした時間にできるやつですね。
はい。 そうですね。だからあの、座っている時に姿勢は正しながら、ま、あの、こう、腿あげじゃないですけど、両足をね、なんかこうちょっと上げたりとかで、その、伸ばして、ストレッチしながらとか。結構色々あの下っ腹に効くとか、お腹に効くとか、色々あると思うんですね。
うんうん。 うん。 はあん。あの職種的に私の今の仕事が、あの、全然座ることがないんですよ。あの、そう、どっちかっていうと、こう歩いたりとか、動いてることのほうが立って歩いたりとか、あすることが多いので。うん、そういうのをなんかそういう時にできる筋トレをうん、探してみたいと思います、そしたら
はい。 あ、そうなんですね。 うん。 はい。 そうですね。動いていらっしゃるんだったら、余計なんかちょっとね。ちょっとした動きで出来ることはいっぱいあると思うので。うん、ね、あの、もう本当に疲れている時に無理にこう入れると、ね、辛いし。やらなかったら、ああ、またやらなかったっていうね。なんかこう、なると思うので。もちろんそのね、入れられたら良いんですけど。もし夜入れるんだったら、やっぱりねねその寝かしつける前とかねえ、それをおっしゃったお子さんと一緒に、ま、お子さんが目覚めない程度の、なんかね、感じで、ちょっと本当に、あの3、4分やるとかでも、とてもいいと思うので。ま、そういう風に入れるか、もしくは日常的に、ね、組み入れてみるっていうのはいいのかなと思います。
うん、うん。 あん。 うん。 うん。 うん。 うーん、そうですよね。なんか、筋トレってとかストレッチとかって、体にもちろんいいのもいいんですけど。なんかやっぱり「できた、今日やったぞ」とか、毎日できてるっていうなんか達成感を感じるのも、すごいなんか、心にいいなって思うんですよね。
はい。 はい。 ええ。 そうですね。でもほんのちょっとやっただけでも、おそらく、こう、あのコアに力が入るので、たぶん姿勢も良くなって、歩く姿勢とか、そうすると気持ちも上がると思うんですよね。
うん。 ああ。 そうですよね。うん。
ええ。うん。
そうなんですよ、今までこうやっぱ怪我をしたのもあったし、仕事で忙しくなったのもあったし、やっぱできてない時が、ああ今日もできなかった、昨日もやってないのに、ああ今日もやってないって思うことがすごくなんか、ストレスっていうか、それでなんか、気が落ちちゃってたとこがあったので、うん。
はい。 ええ。 うーん。 はい。 そうですよね、だからなんか、あの日常的にね、それこそ組み入れられる何かがあったらいいですよね。なんか、変な話、キッチンとかに凄くちっちゃなバーベルとかを置いておいて、で、なんかの隙に、もうそこで10回とか、なんか目の入るところに、なんかを置いといて、なんかちろっとやるのでも、ほんとにね、もうちょっとやるだけでも筋肉をとりあえず動かせば良いので、こうりゅ効率的に。
ああ。 そうですよね、あのなんか、料理しながら、こう台所に立ちながらするやつとかもありますよね、なんかいろいろ最近。
はい。 ええ。 はい。 そうですね、あと歯磨く前にあの、スクワット10回とか。
おお！ ああ、そうですね、それなら毎日やるし、歯磨く時は絶対これって決めたら、絶対土日できますよね。
はい。 はい。 そうですね。なかね、大層なことをしようと思うと大変なんですけども、やい、でも結構こう、簡単に出来てすぐ終わるあの、筋トレっていっぱいあると思うので
うん。 ああ、それをこう一日のうちで散りばめればいいんですね。
はい。 そうですね。それこそあの、ほんとに、ね、何て言うんでしょう、簡単なもんだったら、別にお子さんと喋りながらとか、テレビ見ながらとか、色々出来ると思うので。
ああ、そうですね、なんか今までは、なんか自分で決めたこれとこれとこれを、まとまった時間やっぱ、15分とか20分とか、できなきゃ駄目って思ってたんで、なんがそう言ってもらえるとすごいなんか、楽になりました、気が。
あ、はい。 はい。 ええええ。 あ、ありがとうございます。なんかね、小さな習慣の積み重ねってほんとに、あの、大変だけれども、やればすごくね、効果があることなので、ね、いや、まさにこう、ね、からそうすると、こう姿勢も体も、あの、き意識も全部こうね、自分のいい状態に持っていけると思うので
うん。 うん。 うん。 うんうん、ふん。
おくね、ややりたいと思ってらっしゃることが素晴らしいと思います。
<chuckles> どうもありがとうございます。でもこれをね、なんとかあの、続けていけるかどうかですよね？
うん。 そうですね、あとはもうほんとに、ね、さっきも前は体重を落とすっていう、目標があったけどっておっしゃってましたけども、もうね、やっぱりその、体重をと量るっていうことをまたすると、ね、まいんちまいんち、こう、グラフにしていくというかうん、そうするとやっぱり視覚化すると、ね、ちょっとモチベーションになるのかなとは思います。
うん。うん。 そうなんですよね。それもちょっとあの、遠のいちゃってるんですよね。で、へ、ちょっと一回こう量るのをやめると、もうまた、こう、体重計に乗るのが怖くて、それもちょっと、あの、足が遠のいてるで、それもはい、少しずつこう戻っていけたらなって思ってます。
はい。 うーん。 はい。 ええ、うん。 はい。 そえすね、現実を見つめるというのも、まあ、楽しいかなとは思います。
そうですよね。なんかいろいろ今日お話しいただいてちょっともう前向きになりました。また頑張っていこうと思います。ありがとうございました。
はい。 は いえ、こちらこそありがとうございました。なんか、ん、ね、上手くこう、生活の中に入れていけるようなるること祈ってます。